Actually pwede siya 'no pero, may ano, ah, excuse me, ah, may ano, may mga halimbawa sa mga ano, sa mga funeral. May ang ginagawa kasi nilang custom na may picture 'non minsan ginagawa nila dun sa funeral. At unless nalang nag gagawin mong playtime yung pamamaraan. So alam mo meron ng uso ngayon eh, yung parang mismong ulo niya, yung mismong ulo niya naka-crop tas naka-tagilid 'tas pag nilagay mo yung shade, pag sinuot mo yung shade sa may t-shirt na ginagawa ng lalaki, parang masosoot din yung shade doon sa picture ng ano, sa picture na prinint mo sa mukha. So, ayun pwede yun, oo. pero ganun pero kung ano, ah, may sa akin sa akin sa ano suggestion 'no, sa suggestion ko, kung family picture kasi parang medyo alam mo yun, parang weird style siya kasi oo ba sa sa sa atin sa culture natin may mga gumagawa na kasi nun for, ah, for ano, for funeral services, oo. Mm, yun.
Oh. Oo. Mm. Talaga? <chuckles> Mm. Mm. Ay Diyos ko, oo, ah, so hindi ako 'yon, ah, kumbaga ayoko no'n 'di ba baka kasi isipin, ah, kung ano-ano. Ah, maganda siguro 'yong isa mong sinabi, 'yong sa may shades, ah, magkano kaya ang pwedeng i-budget do'n?
Mm. Actually, mura lang yun, 500 lang yun 'no. Kasi ano oo kasi siguro maghanap ka na lang ng magandang quality ng ano, ng, ah, t-shirt. So magiging mahal lang yun depende sa quality ng t-shirt mo 'no. Mas mahal pa sa Blue Corner tutal isa lang naman ipapagawa mo 'di ba? Oo, tapos alam may peg non ano, may peg nun sa TikTok meron yung sample eh. Parang, yung ulong ipi-print kasing laki din ng ulo ng isang tao parang hindi naman sobrang laki, ay hindi naman kasing laki talaga pero halos kasing laki 'tas nakatagilid yun. So parang pag nag-lagay ka ng s ng salamin, nilagay mo sa kwelyo yung salamin mo automatic na parang suot ng mukha mo sa t-shirt yung salamin, so very cute yun oo, fi feeling ko matutuwa siya tas
Talaga? Mm. Mm. Mm. Mm. Ang galing, oo, kaya nga anong tawag dun sa anong yun sa pagco-customize ba tawag diyan, anong tawag dun?
Oo, cus custom t-shirt lang naman siya, tapos sabihin mo lang yung peg mo 'tas iko-custom na nila yun, 'tas bibigyan mo lang din sila ng malinis na picture, na kita yung ulo, oo. So sila na rin mag-eedit nun, pa-edit mo nalang may mga iba naman na parang free editing naman sila eh, free layout eh, saka hindi naman mahirap gawin yun oo, ikaka-crop lang naman yung picture 'tas ilalagay lang naman nila, so tas ano din, kung feeling mo o ano pa, low budget ano parang may extra budget ka pa, so bilhan mo na din bilhan mo na rin siya ng shades para kumpleto yun, kasi baka mamaya hindi siya nag-sha-shade 'di ba. <chuckles> Kung di siya hindi siya na kundi siya nag-sha-shades hindi ano, hindi, hindi effective kaagad yung wow na factor na X Factor na ganon so, siguro bigyan mo na lang din siya ng shades doon, so cute ang cute 'non.
Ah, okey. Ah. Mm. Oo. Mm. Mm, mm. Mm, tama ka dun. Oo. Oo, pwede.